Alors c'est vrai que moi, en fait j il m'arrive de m'ennuyer assez vite, heu, lorsque je fais des choses, heu, similaires qui se ressemblent. J'ai besoin vraiment d'avoir du renouveau, des choses nouvelles dans ma vie, parce que sinon c'est vrai que, bah, je je m'ennuie et heu, et je vais rechercher surtout, heu, le sens un petit peu de ce que je v je fais. Je peux remettre un petit peu tout en question et me demander un petit peu si les choses que je fais, hem, valent vraiment le coup et heu, du coup j'aimerais bien avoir un conseil pour, heu, peut-être m'aider un petit peu à me recentrer, à savoir, heu, comment, heu, retrouver certains objectifs et surtout comment aller, heu bah, au bout des choses?
Mmh mh. Eh ben, oui, oui, non mais je je comprends parce que c'est c'est quelque chose qui est qui est important, heu, trouver du sens dans ce qu'on fait, heu, au quotidien, c'est c'est presque même l'essentiel. Hem, c'est quelque cho c'est des questions que tu te poses, heu, depuis, heu, récemment? Ou c'est, heu, c'est quelque chose que tu t'es, hem depuis toujours en fait finalement ce sont des questions que tu que tu te poses, heu, régulièrement?
Ouais. Oui. Heu, non, bah, c'est vrai que c'est trouver du sens à ce que je fais, c'est vraiment récent parce que, bah, hem, quand j'ai dé commencé à travailler, heu, l'objectif était, bah, purement pécunier. Heu, essayer de de vivre, heu, hem, d'élever mon mon fils et s aussi, et évoluer, heu, en ce sens et voilà. Après, c'est une routine, heu, qu'on prend et c'est des habitudes, heu, limite, heu, bah, on devient un petit peu, heu, comme des robots. C'est grâce aussi au confinement, au Covid, que certains aussi se sont réveillés. Moi, je me suis pas réveillée à ce moment-là, parce qu'après j'ai repris ma vie un petit peu, heu, comme, heu, d'habitude. Mais, hem, aujourd'hui enfin cette année j'ai dû faire enfin, j'ai fait un petit voyage, heu, un voyage solidaire et en fait, à mon retour, bah, c'est vrai que je me suis demandé, je me suis dit: «Bah, au final, heu, bah, ce que je fais au final, en plus j'ai des c'est des choses que je fais, heu, bah tout le temps, heu, comme un petit peu, heu, bah, ça devient des auma zé des automatismes, bah au final est-ce que ça a du sens? Heu, je vis pour ça, heu, est-ce que ça vaut le coup, heu, vraiment, heu, de vivre pour ça?» donc c'est vrai je me je vais me remettre souvent en question et heu, c'est vrai que j'ai besoin, heu, peut-être, heu, de trouver, hem hem, un un plaisir aussi, heu, lorsque lorsque je travaille.
Mmh. Mmh mh, oui. Ouais. Mmh mh, d'accord. Heu, du coup, oui, tu aurais, heu, finalement, heu, l'impression, en quelque sorte, de devenir comme presque un simple robot et heu, de plus avoir ce côté, hem, créatif, où tu vas heu
Oui.
tu vas tu vas réaliser des choses par toi-même, mais juste, heu, accomplir une tâche tous les jours, à peu près la même Ouais, c'est bah, est-ce que te tu après, tu as des activités à côté de ton travail?
Mmh mh. Alors, heu, non, j'ai pas, heu, j'ai pas d'activité, heu et heu je pense que ça peut être, heu, quelque chose d'intéressant également d'avoir, heu, bah, une activité en en face de de de de mon travail, mais j'aimerais rebondir peut-être sur, heu, quelque chose, heu, que tu as dit. En fait, dans mon travail, j'ai quand même, heu, l'opportunité, heu, d'être quand même assez créative. Heu, donc ça, ça va, je peux quand même proposer, heu, de nouveaux sujets, de nouvelles choses, donc après des fois c'est accepté ou pas. Bon en ce moment c'est pas trop, heu, accepté donc c'est dommage, heu, ce qui fait que j'ai cette routine et que je m'ennuie un petit peu, mais j'ai besoin de oui, de de de faire travailler, heu, cette créativité. Mais, heu, hem, du coup c'est vrai que malgré ça, malgré que j'arrive à, mmh, à créer dans mon travail, bah, c'est vrai que, mmh, hem, trouver ce sens-là, peut-être par rapport à la vie, par rapport à ce qu'on fait, hem, peut-être ça c'est un petit peu, heu, plus compliqué, heu, donner du réel sens à à ce qu'on fait.
Mmh, d'accord. Mais ce que je peux te conseiller là-dessus principalement, c'est de peut-être, ne pas le, mmh, le chercher comme on a tendance à le chercher assez, heu, rapidement, heu, quand la carrière a commencé depuis déjà quelques années et qu'on sait plus trop, heu, si c'est ce qu'on veut continuer à faire ou ou se renouveler, c'est de pas forchém forcément chercher ce sens dans dans son travail. Alors
Moui. Oui. Moui.
un petit peu quand même, hein, mais, hem, globalement, c'est quelque chose un retour, qui est souvent fait, c'est que beaucoup finalement, sont même déçus quand ils arrivent dans ce qu'ils avaient toujours voulu faire, qui semblait ne pas être un travail, heu, si rébarbatif que ça, bah finalement
Mmh mh. Moui.
heu t quand même un peu. Heu et et du coup, bah, ça crée plus de la déception et de la dépense d'énergie pour pas grand-chose. Est-ce que finalement, séparer vraiment, hem, le fait de bah, faire ce travail alors qui te on va dire, qui t'épuise pas trop, qui
Moui. Oui.
Que tu arrives à te à t'y conforter, on va dire, si tu as une bonne équipe autour de toi, finalement, c'est presque l'essentiel, pour qu'au moins, ça te pèse pas mentalement. Et heu, te réaliser plutôt dans ta vie personnelle, heu, à trav au travers de d'activités heu, qui qui donneraient du sens finalement à ta journée, heu et heu et là pour le coup, ça serait tes propres choix et pas, heu, dépendant des choix de d'un employeur ou d'un autre. Heu, qui t'accepterait ou non, là ça serait vraiment: «Je veux faire ça, je vais faire ça» et heu et plutôt t'accomplir au travers de ça et qui te laisserait finalement plus de choix, heu, que, heu, qu'au travers du travail f heu, pour le coup.
Oui. Moui. Moui. Oui, oui. Moui. Oui, non c'est intéressant et c'est, heu, c'est, hem, une belle idée aussi de de s'intéresser peut-être à des activités, heu heu, externes à mon travail, heu et qui pourraient me plaire, heu, moi et peut-être, heu heu, m'épanouir peut-être dans dans ce sens que je je je cherche, heu, dans mon travail, mais, heu, peut-être dans mon quotidien. Après, hem, je pense que c'est c'est une bonne idée, mais après, heu, c'est qu'aussi je trouve qu'on passe la majeure partie au final au travail. Et c'est vrai que, mmh, heu, au final, hem, j'ai j'aimerais, heu, justement passer cette majeure partie là, peut-être à à avoir, heu, certains objectifs concrets qui me ressemblent et qui me qui font que quand au final, heu, je les fais, bah, je suis heu, heureuse et satisfaite de moi et que, oui, que peut-être même dans dans le privé ou dans ma vie personnelle après, ça a aussi des impacts, mais que surtout que, bah, quand je rentre, bah, que je sois quand même, heu, contente et peut-être aussi fière de moi.
C'est vrai, c'est vrai, mmh. Et mmh, dans le travail que tu fais tu as un responsable, un un chef, heu, qui qui te supervise?
Heu, oui, j'ai, heu, j'ai un manager qui, heu, me supervise, qui, heu, en fonction, en fait comment ça fonctionne? C'est en fonction des objectifs de la boîte. Heu, donc heu, moi, je suis au niveau, heu, 5 je crois, heu, donc en fait, il y a différents, heu, responsables et en fonction des objectifs de de la boîte et ben, heu, il va me me donner des objectifs à atteindre, heu, au au courant de l'année.
D'accord. Mmh. D'accord et i il v il revient vers toi régulièrement pour te dire, heu: «Ah, c'est bien, tu as fait une bonne journée» ou ou te féliciter finalement pour des choses que tu aurais, heu, fait, heu, d'intéressantes? Heu
Oui!
Oui?
Oui, heu, je vais avoir des des one to one, des réunions dans lequel où, heu, j'échange et heu, je je partage un petit peu, heu, bah, mon travail, ce que j'ai fait par rapport aussi, heu, bah, aux demandes, heu, de de la boîte. Quelquefois bah, mmh, certaines de mes idées vont être acceptées et d'autres fois, heu, un petit peu non. Et après bah, après ça, c'est un, mmh, un travail qui est un petit peu, hem, un petit peu routinier parce que même si, heu bah, déjà ça va faire presque 10 ans que je suis, heu, dans cette boîte. Et c'est vrai que, bah, le mode de fonctionnement, beh, est très similaire, heu, et et ça devient un petit peu redon hem, heu, oui, heu, ça ça ça ça devient cont ouais, voi voilà, c'est ça. Ça devient continu et heu et heu, c'est vrai que, bah, moi, en final, heu, ça m'anime plus, ça me fatigue et heu, voilà j'essaye d'au moins de de trouver de me raccrocher à quelque chose pour vraiment, bah, essayer de trouver au moins ces motivations-là ailleurs.
Redondant? Mmh, mmh mh. Oui. Ouais, je vois, ouais, ouais, c'est pas c'est pas évident oui, heu, pour le coup, heu bah et une montée en poste ou un changement de poste ou au sein de cette même boîte, est ce que ça te permettrait de faire des tâches un peu nouvelles finalement qui t'amèneraient à à ne plus être dans ces mêmes automatismes que tu es déjà? Heu, est ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager?
Heu, oui, heu, c'est quelque chose que je pourrais voir, pourquoi pas? Oui, et heu, voir ce qu'ils proposent peut-être, heu, en interne. Heu, ça peut être intéressant, heu, à voir si, heu, bah, je peux pas, oui, heu, m'épanouir, heu, au autrement au sein de la boîte ou même, heu, à l'extérieur. Heu, voir, heu, ce qui est possible de faire, oui pourquoi pas? Parce qu'au final, c'est vrai que, heu, bah, ça ça m'épuise un petit peu, heu, j'ai plus cette motivation, en plus, le fait qu'avec, heu, bah, mon manager ça se passe pas trop bien, bah, j'ai encore moins la motivation du coup, heu, oui, c'est vrai que peut-être il faut voir, heu heu, partir ou, heu, même, heu, voir ailleurs.
Mmh. Bah, c'est parfois, heu si, heu, si vraiment ça ça fait longtemps que tu fais ce même, heu, travail
Moui.
ça a beau être, heu, quelque chose où il se passe plein de pas mal de de choses, au final, ç ça ça revient souvent en boucle. Hem, mais au sein de ta boîte, peut-être que si tu en parles, heu, que à ton supérieur ou même, heu, aux RH, si jamais tu en as dans ta dans ton entreprise, il y a il y a peut-être moyen qu'ils aient une opportunité et qu'ils te permettent sans sans que ça soit, heu, carrément une chan une changement d'entreprise, heu, qui peut être, heu, parfois stressant, heu, t'amener de nouvelles tâches dans un milieu où ils te font déjà confiance parce qu'ils savent ils te connaissent et heu, au final, heu, bah, du coup, juste, hem, chan en enlever les automatismes que tu as, heu, s sur, heu, sur ton précédent poste, sans sans forcément se mettre de pression, heu, de à changer de boîte ou même de de type de métier. Ça pourrait ça pourrait être intéressant dans j ne serait-ce que d'en parler puisque s dès qu'il y a une opportunité, bah, peut-être qu'ils penserait à toi, pour le coup.
Oui. Moui. N oui. Oui. Oui. Oui, c'est vrai, bah, c'est quelque chose que- oui- je devrais essayer de faire. Peut-être essayer d'aller contacter, bah, heu, les ressources humaines, pour voir, heu, ce qu'ils peuvent proposer ou peut-être s'ils peuvent proposer aussi un bilan de compétences ou heu, ou quelque chose peut-être pour moi pour, heu, pour voir, exactement oui, des formations également, pour voir exactement où, heu heu, mon mon profil, heu heu, peut peut s'adapter et heu, selon ce que j'aime, oui, ça peut être également, heu, une solution. Bah, en tout cas, merci, bah, de de m'avoir écoutée et également, heu, merci, heu, pour pour tes conseils.
Une formation. Eh bah, avec plaisir.